अ, मुझे लगता है अगर अ, जैसे अगर हमारे जीवन में ये फ़ोन वग़ैरह ना आए हुए थे ना आए हुए होते और जैसे कि सिर्फ़ टीवी ही होता और एक ही ज़रिया होता अ अ, सिर्फ दूरदर्शन ही होता बच्चों के लिए अब अभी के टाइम में भी तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है बच्चों का ज्ञान काफ़ी मिलता उससे और अ, अच्छा-अच्छा सीख पाते क्योंकि शक्तिमान खुद में एक बहुत अच्छा अ, ज्ञान देता था ना उसमें क काफ़ी सुझाव होते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है? एक उसमें एक छोटा-सा अ, एक ओ, सेक्शन भी होता था लास्ट में कि घर ही मंदिर है, उसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छा बताते थे शक्तिमान। तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को भी प्रभाव डालता लेकिन अ, अगर ये फ़ोन वग़ैरह ना होते तो, अभी के समय में तो तो डालता।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, मत मतलब घुमा-फिरा के बात यहाँ पर आ गई की अगर संसाधन उस समय कम थे, लेकिन जितनी भी मनोरंजन मिलती थी उससे हम लोग सीख भी पाते थे। और आज के समय में संसाधन बढ़ने के मतलब हैं इतने सारे लेकिन सीखने के लिए जो अ, मतलब विषय है या जो चीज़ें चाहिए या चर्चा होने की जो जगह है, वो कहीं न कहीं लुप्त हो गई है जैसा मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों से।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्क हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो प तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपने जिस तरह से अ, अपने बचपन के इस टीवी किरदार के बारे में बताया, शक्तिमान के बारे में बातचीत की और दोस्तों के साथ किस तरह से आप, है ना? अ, मज़े किया करते थे और घर में भी आपने जो कांड किया, तो वो वो तो क्या कहने माशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो जो भी है, जिस तरह से भी आपने काम किया और जिस तरह से भी आपने कहानियाँ बताई वो काफ़ी दिल छू लेने वाली थी और मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके। मैं आशा रखता हूँ इसी तरह से हम लोग अ, आगे भी अ, कभी मिलेंगे तो इस तरह से बातचीत होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। <chuckles> जी, जी। <laughs> जी, जी। अरे!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
<laughs> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद।